Mh, bei ricordi comunque assolutamente. Poi vabbè un altro ricordone che non tramonta mai è anche fare l'impasto della pizza in casa, anche quello.
Beh sì. Mamma mia, verissimo.
Mh-mh. Insomma impastare, tentare di farla sollevare, sai le prime volte che veniva tipo una specie di soletta, eh, invece quella della mamma si alzava tutta e tu dici: "Ma dov'è che ho sbagliato?" <chuckles> Eh, eh.
Sì. Mamma mia che ricordi che mi hai dato. No, mi hai fatto ritornà un sacco di cose in mente. No, io
Mh, anche voi queste esperienze così, no. Eh.
Sì, ma certe volte penso co mamma ci mettevamo a fare pure tipo il pane e a lei veniva sempre buonissimo, ti svegliavi tipo alle 6 del mattino con questo odore di pane. Mamma mia.
Mh. Mh. Con l'odor esatto. Mh. Ma poi non si capisce come mai alle mamme o alle nonne tutte queste pietanze venivano strabuone, ma proprio esatto cioè in è proprio quasi impossibile riprodurre la stessa bontà che mettevano loro nei cibi. Mh. Però esatto, brava pur impegnandoti e mettendo le stesse quantità, le stesse cose non vengono mai come come vengono a loro. Mh.
Gli vengono sempre bene, ma Sì non si sa perché. Pure che metti le stesse cose non viene uguale. Sì. Ma poi anche cose s proprio veramente facili, già tipo solo il sugo. Cioè fatto da loro è diverso.
Mh, è vero bravissima. Sì, sì, sì, sì, anche perché avevano diciamo anche la voglia di osare, mettere più sale, mettere più olio, noi invece siamo sempre troppo contenuti dai. <chuckles> Con questa storia che
Mamma mia. <chuckles> Dici siamo ancora nella prova, quindi dici: "Faccio tutto come il solito e sicuro va bene".
Eh, sì, sì. Esatto, dai anche questo. L'importante è sperimentare dai e non non fermarsi. Mh.
<chuckles> Vero, vero, hai detto benissimo. Comunque fa tanto. Comunque io ti ringrazio, vado a preparare la cena e poi ti faccio sapere che faccio allora. <chuckles>
Eh sì, sempre. Mh. Okay dai, ci sta. <chuckles> Va bene ti ringrazio, bellissima conversazione. Ciao, una buona serata. Cia ciao.
Ciao, anch'io. Buona serata.